नहीं पर मतलब वो जो अ, मज़ा होता है ना कि अ, गिल्ली ना भी उड़े और जो है बैट्समैन बॉल को मार नहीं पा रहा है आपकी सीधा कीपर तक बॉल जा रही है, वो भी जो है एक प्रतियोगिता होती है अपने आप में देखने लायक, जो काफ़ी मज़ेदार है। पर मुझे फील्डिंग करने फील्डिंग करने में भी उतना ही
अच्छा! हाँ, हाँ, ये भी है। जी, जी। जी, जी। एक एक लाल जी, जी। जी, एक लालसा होती है ना कि इस बार इस बार मैं मेडन निकाल दूँगा, इस ये ओवर <chuckles> इस तरह, जी अ, जी।
अ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल और वैसे ही मैं बता रहा था कि मुझे फील्डिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब आप कहीं पे ऐसे कूद के डाइव मार के कुछ रन रोकते हैं या कैच पकड़ते हैं, उससे भी जो है तो आनंद मिलता है उसका स कि किसी ने सोचा नहीं था, ये पकड़ी जाएगी बॉल पर पकड़ ली गई। तो वो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुझे बॉलिंग करना पसंद है, उसके बाद फील्डिंग और कहीं न कहीं बैटिंग मुझे लगता है अब तो मुझसे उतनी अच्छी हो भी नहीं पाती।
हुँ, जी। जी, जी। हाँ जी, अच्छा, अच्छा, ओ हाँ, हाँ, हो सकता है। तो मैं मैं कहना चाहूँगा कि जैसे फील्डिंग में हम लोग ये करते हैं, उस वक़्त अ, हम लोग ये ही सोचते हैं कि अ, एक भी बॉल हमसे छूटे ना या फिर कैच ऐसा ना हो जो छूट जाए। फिर, फिर इतनी गालियाँ पड़ती थी अगर आपसे धोखे से कैच छूट जाए, तब तो पूरे टीम में सब सबको आप ही समझे मतलब सबको लगता हो लगता है उस वक़्त कि इसी के कारण मैच हारे, अगर वो मैच हार गए, अगर वो मैच हार गए, आपसे छूटी है तो अपने आप में आपको लगेगा कि अरे! मेरी वजह से मतलब सब समझेंगे कि मेरी वजह से हार गया मैच। हुँ, ऐसा भी होता है।
हुँ। जी। हाँ, हाँ, कि आप ही की गलती है। हाँ। जी। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अ, पर वही है उतार-चढ़ाव तो खेल में चलते ही रहते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि खेल खेलने से जो है आपको एक प्रेरणा भी मिलती है जीवन में मतलब सकारात्मक आदतें बनती हैं आपकी अ, तो जैसे अक्सर देखा गया है कि जो लोग अ, कुछ अ, शारीरिक गतिविधियाँ नहीं करते हैं, खेल नहीं खेलते हैं वो, कमरों में ही बंद रहते हैं या अपने जो है मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं, वो अक्सर तनाव से भी ग्रस्त रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ होती है। तो मैं तो ये भी मानूँगा कि खेल से ना सिर्फ़ आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी बढ़िया रहता है।
हाँ, हुँ। जी।